แต่ปลาคาร์ปมันต้องใช้พื้นที่เยอะไหมอะคะ อาจจะต้องหาที่ใหม่หรือเปล่า? แต่มันก็เสริม เสริมฮวงจุ้ยเนี่ยคะใช่ไหมคะ? เขาบอก บางคนเลี้ยงปลาคาร์ป
ใช่ครับ อืม ใช่ครับ อาจจะทำแบบขุดบ่อใหม่ อะไรงี้ครับ แล้วก็อาจจะต้องมี ออกซิเจนเยอะหน่อยหรือว่าเครื่องปั๊มน้ำ มีครับ
อือฮึ อืม อือฮึ ๆ
แล้วก็อาจจะเอาอาหารพวกแบบ อาหารสดหรือว่าอาหารแช่แข็งให้ก็ได้ อย่างเช่น แบบ ซื้อ กุ้งที่แบบ กุ้งที่ อ่า เขาเรียกว่าอะไรอะ ในตลาดมาก็ได้ครับ กุ้ง แล้วก็เอาไปแช่ แช่เย็นไว้ แล้วก็มาให้ ปลาคาร์ปกินก็ได้ ก็
อืม อืม ค่ะ อ๋อ ปลาคาร์ปกินกุ้งเหรอคะ เพิ่งรู้ กุ้งดิบ ๆ อือฮึ
ใช่ครับ หรือว่ากิน กินอาหารก็ได้ครับ แต่ว่าถ้าให้เยอะก็ไม่ดีนะ บางครั้งแบบ ก็ต้องดูแลเรื่องน้ำ อะไรงี้ด้วยครับ อันนี้ผมยกตัวอย่างแบบคร่าว ๆ นะครับ ผมมาฮบ แบบ
อืม อือฮึ
เอา กรณีศึกษาจากปลาทองมา แต่ว่าอาจจะ จะไม่ได้เหมือนกัน 100%
แล้วปลาทองนี่เลี้ยงในตู้ปลาเหรอคะ หรือว่ายังไง?
ครับ อา ใช่ครับผม ก็คือ
หรือเป็น เป็น เขาเรียกว่าอะไร เป็น เป็น โบวล์ เหรอคะ เป็น ถ้วย เขาเรียกว่าอะไร เป็น เอ๊ะ อะไรนะ อ๋อ แจกัน เออ เออ
อา เป็น เป็น ครับ <chuckles> เป็น ตู้ปลาครับผม ผมรู้สึกว่า ถ้าเลี้ยงใน ที่มันเป็น อ่า เขาเรียกเป็นโถ เป็น โบวล์ ครับ รู้สึกว่า มัน ที่มันแคบสำหรับปลา แล้วรู้สึกว่า ปลามันอาจจะแบบอึดอัด อะไรเงี้ยครับ ใช่ครับ ถ้าถามว่า เลี้ยงได้ไหม เลี้ยงได้ครับ แต่ผมเลือกที่มันแบบ เป็นสี่เหลี่ยมแบบผืนผ้าดีกว่าที่เป็นตู้ปลา รู้สึกว่า ปลามันแบบ ใช่ครับ แล้วก็ ครับ
เออ อืม อืม ๆ ใช่ สงสารเขา อือฮึ อืม ถ้าพื้นที่มากกว่า แล้วตอนนี้ปลา ปลาทองกี่ตัวคะ?
อา ตอนนี้เหลือ 1 ตัว จาก 4
อ้อ อ้อ! เลข 3 เกิดอะไรขึ้นกับอีก 3 ตัวคะ?
เขาน่าจะไป ไปหวันแล้วครับ ใช่ <chuckles> นั่นแหละ
ไปดีแล้ว อา ไปในที่ที่สงบสุข อืม อันนี้พอ พอคุณบ้านพูดถึงขุดบ่อปลาคาร์ป ที่จริงสิ่งหนึ่งที่ สร้างบรรยากาศ โอ๊ย! สร้างบรรยากาศในบ้านได้ดีเนี่ย ก็คือน้ำพุนะคะ เสียงน้ำพุ เหมือนเวลาในสปา มันจะมีเสียงน้ำที่กระทบลงมากับน้ำเนี่ย มันก็เป็นการผ่อนคลายได้เหมือนกัน
ใช่อะครับ ใช่ ใช่ ใช่ครับ แล้วก็แบบทำให้ปลาแบบมี ออกซิเจนในน้ำด้วย ใช่ครับ
ออกซิเจน อา อือฮึ
แล้วคุณ อ่า ครับผม
ค่ะ แต่อย่างงี้ค่าไฟก็สูงหรือเปล่าคะ ถ้า ถ้าเลี้ยงปลา?
อ๋อ ถ้าเลี้ยงปลา ไม่ครับผม ก็ เพราะว่าแบบออกซิเจนมันแบบไม่ ไม่กี่วัตต์เองอะครับ ใช่ครับ